آه، بالضبط ما إحنا إحنا جروب بقى أصل يعني أصل بُصّ فكرة الأكل دي يعني أنت دايمًا بتاكل ال
آه، آه، لأ أنا قصدي يعني مش بتفاجئهم بالأكل أو كده، لأ أنت بتشوف كل واحد كمان عايز إيه وبتحضّره له.
بالضبط كده، فممكن بقى أفاجئهم مثلًا بحاجة مثلًا يعني أنا قبل كده مثلًا، بابا برضه من الناس اللي بتحب الأكل وبتاكل آآ، حاجات ممكن تكون مختلفة شوية فاهمني، فقبل كده كنا جايبين لحم نعّام فاهمني، ف فآه فكان بالنسبة لهم مثلًا إحنا عملنا نعّام وفاهم، وفجأة طلعته لهم على السُفرة قلت لهم بُصّوا ده إحنا كنا جايبين نعّام و ودوقوا وفاهمني و وموضوع جميل يعني.
إمم. حلو. آه. دي ما كانش ما كنتش قايل لهم بقى على الجروب عشان يبقى مفاجأة ليهم.
بالضبط، دي مفاجأة بقى ف دي مفاجأة حاجة على الترابيزة كده لقوا طبق لحم نعّام وبتاع وداقوه وكانوا منبهرين بيه يعني فاهم، و حلو جدًا يعني، ففيه حاجات في النُصّ بتطلع كده عارف اللي هو إيه مختلفة خاصةً إن أنا مثلًا يعني أنا جدي من الصعيد، فإحنا أوقات آآ، بيبعت لنا مثلًا البط، الفراخ البلدي، الحاجات اللي زي دي، دي دايمًا بتبقى ليها طعم مميز بجد.
إمم. جميل جدًا، طبعًا. إمم. فبتبقى حاجات بقى آه، ودي دايمًا أنت بتحب تفاجئ بيها الناس، ما بتحبش إن أنت تقولها كده عشان تحرق المفاجأة.
آه، دي دي بقى ب آه باحُطّها فاهمني، باحُطّها بغض النظر عن الأكل الباقي المعمول، بس ده بيبقى موجود حاجة زيادة على الترابيزة كده، فدي بتبقى يعني فاهم، ده ده ترتيبي صراحةً وتفكيري في ال لم لمّا باجي أحضّر، آه.
امم. جميل جدًا. لا، لا، لا ده تفكير جميل جدًا ويجوَّع عامةً يعني، <laughs> طيب بال بالنسبة بقى لو كانت عزومة رمضان بقى اللي هي الكبيرة دي، اللي بتبقى السُفرة طويلة وعريضة وحاجات كده، بيبقى مختلفة الطقوس بقى بالنسبة لك؟

آه، طبعًا، طبعًا، ياه! رمضان بقى ووفكرتِني بأجواء رمضان يا سلام! ده بقى ترتيب ترتيب بقى مختلف تاني خالص فاهمني، أولًا طبعًا يعني ال ال الجو في رمضان أنت بتبقى طبعًا عطشان جدًا، فأنت محتاج ال ال Appetizers المُقبلات اللي حواليك، وال ومشروباتك و آه، والتّمر والخُشاف والحاجات اللي زي دي، ده بقى فاهم ده، ده بقى بي بيضَبط معدِتك عشان تعرف تستقبل الأكل، ده مينفعش تدخل تاكل على طول، لأ، فاهمني، لازم شوية آه.
إمم. مشروبات وبقى ومُقبلات ومشروبا آه أ على <chuckles> والحاجات دي بقى برضه بتروح تجيبها من أماكن مُعيّنة، مش بتجيبها اللي هي الجاهزة دي، لأ، أنت بقى ب آه.
طبعًا، طبعًا، لأ، أنا باعملها أنا في ال في البيت، أنا عاوز أقول لك يعني أنا و برضه الموضوع ده برضه كمان يعني عند بابا كمان، يعني بابا بيعمل العرقسوس بنفسه في البيت فاهمني، بيعمله في فاهم، آه، العرقسوس كمان آه، من الحاجات الصعبة لا لأ التمر الهندي أنا ما باحبش التمر اللي هو الألوان ده، أنا باجيب التمر الهندي اللي هو النبتة الطبيعية دي فاهمني، وبانقعه و فاهمني، وب وعامل لُه عامل كورنر كده فال آه، يعني التلاجة عندي فاهمني، سايب سكشن كامل كده أنا فاهم، حاطط فيه شوية حاجات آه، مشروباتي وحاجات، يعني في رمضان بالذات بابقى مفَضي جُزء كده في التلاجة، وبابقى جايب حاجة زي بقى عارف اللي هُو إيه مش شفشق، حاجة أكبر من الشفشق شوية، بس أعرض يعني فاهم، زي الجِركِن فهمت، يعني حتي لما يبقى العدد كبير، فتحس إن الموضوع فاهم غريب، أنت حاطط جردل في التلاجة بقى فاهمني؟ آآ آه أبقى مجهز في
إمم. العرقسوس كمان، ده مش ناس كتيرة بتعملُه بنفسها ده، إمم. آه، وبتعملُه أنت بنفسك، إمم. مشروباتك، طيب. إمم. آه، مفهوم، مفهوم. أيوه، <laughs> أنت بقى بتعزم ناس كتيرة، فأنت محتاج كمّيات بقى أكيد من الحاجات دي، وتحضيرها ما بيبقاش سهل، فأنت محتاج تعملها مَرَّة على مَرَّة واحدة.
آه، يعني يوم ي آه.